Но я, вот, не знаю, я думала над этим, <chuckles> меня как бы это чувство преследовало ещё, вот сколько я себя помню, с какого-то может подросткового возраста. Мне всегда было сложно говорить "нет", и я была и в школе таким человеком, которого, когда вот никто не хочет что-то делать, кого попросить- меня, и я обычно не отказываю. То есть взрослым- это совсем, это было нереальным. То есть, мне кажется, у меня и такого опыта не было, чтоб я какому-то взрослому отказала. Но, конечно же, в детстве речь не идёт о каких-то серьёзных вещах, это скорее про то, что, ну, не хочется делать, но, в принципе, в этих делах нет ничего дурного. Например, там, дежурство в классе. Э, допустим, моё прошло, я уже отдежурила, то есть очередь других, они, значит, там, находят какие-то отговорки, потому что никто не любит дежурить. Или даже, э, кто посмелее там, сбежать может могут, то есть они должны дежурить, и без объяснений. <tsk> Да, именно так! <chuckles> А я не могу так се себя вести, и, соответственно, если попадаю в поле зрения, то есть, ну, ты можешь подежурить? И, вот, совершенно из меня выдавить "нет" было невозможно в том возрасте, потому что для меня это было стыдно
Мгм. Понятно. Мгм. Мгм. Ну да. Ага, хулиганы. Ясно. Ясно. Да.
перечить. Мгм. Вот. Поэтому и, естественно, мне это не нравилось. Я, вот, разговаривала сама с собой: "Ну, вот почему я не могу отказать, вот другие как бы говорят, что нет, не могут, там, придумывают какие-то причины, почему я не могу так сделать?" Ну, вот мне не хат не хватало духу, обманывать мне не хотелось. Вот, и поэтому я выполняла всё, что меня просили.
Мгм. Понятно. А вот в какой момент? Вот, интересный момент перехода, когда ты эту проблему осознала, э, м, как проблему, вот прям, вот, выраженную
А во взрослом возрасте мгм.
и как ты к ней подходила, чтобы её решить?